Ồ, wow, mình tưởng là bạn đi, a, tháp, a, Eiffel rồi thì mình cũng định hỏi bạn, tại mình thấy cái nơi đó rất là nổi tiếng luôn á và nh rất là nhiều người đến, mình định hỏi bạn là cái chỗ đó nó có đáng để đến thật sự hông á? Thiệt, ừm.
Ưm, mình ừm, ừm, thực sự là mình Đúng rồi, rất nổi tiếng, đúng không? Thực ra thì thực ra là mình nghĩ rằng là nếu như mà giống như, kiểu, trong nước mình cũng thế thôi, có những cái viên ngọc ẩn mà chỉ có những người bản địa người ta mới biết được rằng là nó đẹp, nó nằm ở đâu, còn đa phần mọi người chỉ có đi những cái thông tin, gọi là, nó nổi bật, nổi tiếng thôi, đúng không? Đó, nhưng mà thực ra để mà đánh giá thì nó cũng là một cái nơi đáng để để đáng để đến, đáng một đáng lần trong đời, dù sao nó cũng làm biểu tượng của của của của châu Âu mà, biểu tượng của Pháp
Ừm. Yeah. Yeah, đúng, đúng, ừm, ờ, đúng rồi. Đi theo cái, ơ, ừm, ờ, đúng rồi đó. Ừm, ừm, đúng rồi, đi theo những cái cái Ừm. Có. À. À, cũng đúng ha, ừm, ừm, wow, tại vì thật ra cũng đó có là một trong những cái, a, điểm trong mơ của mình á, mà bạn biết đi châu Âu á thì nó đâu có rẻ tiền đâu, nên chi là mình muốn hỏi bạn trước, chứ lỡ mà để dành tiền đi rồi hổng có như như trong mơ nữa thì là rất là uổng tiền, đúng hông bạn? Ừm, yeah. À há.
Ừm. Ồ, vậy sao? Wow. Ưm, tuyệt vời quá. Ừm. Rất thú vị. <laughs> Nhưng mà là mình nghĩ rằng là nếu như mà một cái khung cảnh nước ngoài dù ở đâu thì nó cũng sẽ đều khác so với Việt Nam mình, nó đều mang lại cái ấn tượng thú vị cho mình trong cái lần đầu mà được được được chiêm ngưỡng, cũng đáng để thử một lần trong đời.
Ừm. À, ừm. Ừm. À, ừm. Ồ, trời ơi, thì ra là như vậy luôn. Ê mà wow, mà bên châu Âu á, ng thấy, ừm, mình thấy người ta bán pia pizza với lại mì Ý không mà người ta có bán đồ ăn Việt Nam hông bạn? Lỡ mình đi qua đó mình mình thèm đồ ăn Nam rồi sao? Ừm. Ừm.
Rất là tuyệt vời đấy. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi. Nói chung là có chứ, nói chung là mình tất nhiên là bên châu Âu họ bán đa phần là họ sẽ ăn những cái đồ ăn của châu Âu rồi, nhưng mà tất nhiên là giống như, kiểu, họ đến Việt Nam mình thế thôi, đôi khi là họ sẽ tìm kiếm những cái mình cũng như bản thân chúng ta sẽ tìm kiếm những cái món ăn, gọi là là là là, bản địa, món ăn của đất nước, quốc gia chúng ta, ở đó vẫn có bán và rất nhiều nhà hàng. Đúng rồi.
Ừm. À há. Ờ, ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi, ừ hứ. Ừm. À, ừm, ồ, vậy luôn đó hả? À, tức là có người Việt sống ở bên bển và người ta là mở nhà hàng Việt Nam luôn hả bạn? Ừm. Ôi, khỏe thế! Ừm.
Đúng rồi. Chính xác đấy, nói chung là có người Việt mình sinh sống bên đó mà.

À, đúng rồi, bán đảo thì là cũng dính một chút với đất liền, đúng hông? Là bạn sẽ có thể đi di di chuyển xe hoặc là đi bộ ra đó, đúng hông? Wow, ừm. Ừ hứ.
Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Mình cũng nhiều khi mình cũng không nghĩ rằng là trên thế giới trên đất nước này, c ờ, trên thế giới này lại có những cái vùng đất nó nó nó nó đẹp như vậy, khi mà
Ừm. Ừm. Ôi, wow, ừm, nếu nếu nếu mà có có cơ hội á, thì bạn sẽ lên kế hoạch là đi thăm cái chỗ đó mà vào lúc nào? Bạn có có kế hoạch gì chưa? Và có muốn đi cùng ai hông hay là như thế nào? Ừm.
Khá là thú vị. Ừm. Ồ. Wow, thực ra là mình nghĩ rằng là một cái chi phí cho một chuyến đi như thế thì cũng sẽ không hề hề rẻ một chút nào và ngoài ra thì cần phải có những cái người bạn nữa. Đó, cần phải có những người bạn mà đồng hành cùng mình nữa, đúng không? Bởi vì là đến một cái nơi mà xa lạ, gọi là, xa quê hương của mình thì nghĩ rằng là không thể nào mà mà mà hành trình một mình được, rất là nguy hiểm. <chuckles>
Ừm. Ờ, đúng rồi ha, vé máy bay cũng mắc lắm, đúng hông bạn? Ừm, ừm. Yeah. À há. À. Ừm. Ừm. Ừm. Kiểu, giống như là, à, đúng rồi, yeah, chính xác luôn á. Mà phải đợi, ơ, tụi bạn coi là phải tụi nó phải thống nhất với nhau là coi mùa nào rảnh rồi cả đám mới đi được, đúng hông? Mà đi như như, ơ, nửa vòng, kiểu, giống như là bên châu Âu thì cũng trước khá là xa, đúng hông bạn? Ừm, yeah, phải phải canh mua deal phải canh mua vé máy bay, ơ, good deal chứ, ơ, thường vé máy bay chứ không rẻ đâu, đúng hông bạn? Ừm. Yeah.
Đó. Đúng rồi. Chính xác đấy, rất là tuyệt vời. Ừm, thú vị đấy. Đó. Đúng rồi, khá là xa xôi. Ồ, đúng rồi đấy, mình thấy rằng là cái việc khó khăn nhất mà đi sang đó thì <chuckles> là cái vé máy bay với những cái chi phí sinh hoạt cảm thấy thực sự là đắt đỏ. Sang nước ngoài, ừ, rất đắt đỏ.
Ừm. À, vậy đó hả? Ê, bạn, ồ, bên đó là sử dụng tiền, ờ, tiền, à, Europe hay là tiền Euro hay là tiền như thế nào? Bạn có biết bên đó hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, nói chung là họ sử dụng những cái nước quốc gia châu Âu thì họ đều sử dụng những cái đồng tiền chung châu Âu hết.
Ờ, ờ, ờ, ờ, là bên đó họ hoặc ừm, yeah.
Đó, thì đúng rồi, ngoài ra thì tất nhiên là là quốc gia của họ vẫn có lưu hành những cái nội tệ mà.
Ừm hứm.

Ừm, nơi mơ ước hả? Wow, bạn, à, giờ cụ thể đi là bạn thích đi biển hay là đi núi, hay là đi thành phố, hay là đi, a, rừng, hay là như thế nào? Ừm.
Ơ, nó ừm. Ồ. Ừm, wow, <laughs> rất nhiều cái phương án lựa chọn, đúng không? Nói chung là mình nghĩ rằng là mình sẽ đi sang châu Âu, đi thăm lại mấy cái bạn bè của của bạn bè của mình, ngày trước họ sang chơi với mình. Đó thì cũng muốn được 1 lần. Bạn biết không? Cái nơi mà mình mong muốn được
Ừm. À! Châu Âu hả? Ừm, ừm. À! Hồi s ừm, hồi trước bạn đã từng sống ở bên, ơ, châu Âu rồi hả? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Đó, ừm, nhưng mà mong muốn của mình, cái nơi mà mình muốn đến nhất thì chắc là Patagonia.
Ừm. Ồ, wow! Ừm. Ừm. À! Wow! Ủa cái chỗ đó là nằm ở đâu vậy? Bạn có thể tả cái chỗ đó nó nó có gì đẹp hông? Ừm. Ừm.
Ờ, nó thuộc của bán đảo, ờ, bán đảo, ờ, ừm, <tsk> bên, a, Argentina, mà Chile.
Ờ, Argentina à? Ờ! Ô kê, ô kê. Ừm, wow! Là cái chỗ đó nó ừm.
Mình Nói chung là cái vùng đấy thì mình thấy rằng là một một xong những cái địa điểm nằm trên top những cái địa điểm đáng đến nhất trên thế giới bởi vì nó nó không giống như ở Trái Đất một tí nào cả.
Ôi! Vậy đó hả? Ừm.

Ờ, đúng, đúng, đúng, thì thì ừm, ừm.
Môi trường xứ lạnh, khí hậu nó là mát với lại ừm, mình nghĩ rằng là nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đến được, mình nghĩ rằng là, ưm, là là là là thứ nhất là về nó xa xôi, nó cũng hiểm trở, và nó một phần nữa là đắt.
À há. Ờ, ừm, ừm. Thấy, thấy. Ừm. Ờ, đúng, đúng, ừm hứm. Ừm, chỉ dành cho những cái người mà thích đi, ơ, mạo hiểm, đi phượt, đúng hông? Kiểu, giống như là, à, phải đi bộ nhiều, phải ừm.
Đúng rồi, kiểu mạo hiểm. Đó, giống như kiểu, bảo lấy một cái ví dụ như kiểu mơ ước ước mơ nữa đi thì chúng ta chắc là cũng đã từng biết đến là đỉnh núi Everest rồi, đúng không? Đó. Nhiều người ước mơ được chinh phục đỉnh Everest, đó, thì
Yeah, ừm. À, đúng, đúng, đúng ha, ừm hứm. Ừm. À, ừm, ừm, nên chi là là bạn cũng muốn, ơ yeah, cũng như coi như đây là một cái mục tiêu lớn của đời bạn ha, đúng hông? Ừm hưm.
Cũng Wow. Cái đó thì ừm, nói chung là cái đó thì mình chỉ dám mơ thôi chứ còn mình nghĩ là đỉnh Everest thì chắc là sẽ không đủ khả năng, bởi vì là nó ng nguy hiểm quá.
Yeah. <chuckles> Ừm. <chuckles> Yeah, yeah, yeah, ừm. Yeah, đúng rồi, ừm. Thôi, thôi, ơ, bây giờ lo tranh thủ để dành tiền đi cái này đi. Ừ, ừm hứm, chứ hông thôi hết tuổi trẻ bây giờ, ừm. Ừm.
Nó nguy hiểm. Đó. Nói chung là Khá là thú vị. <laughs> Đúng không? Chung là Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là thú vị, ờ, về đấy những cái kiến thức du lịch, rồi những cái vùng đất mới lạ trên toàn thế giới như thế. Biết đâu được trong thời gian tương lai, đúng không? Ta có thể thực hiện những ước mơ đấy. <chuckles>
Ừm hứm. Ừm hứm. Yeah, yeah, mình cũng cảm ơn, yeah. Ừm, ừm. Yeah, chính xác luôn á, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái tip đi châu Âu của bạn ha, lỡ mai mốt mình có đi thì, ờ, mình mình nhớ lấy lời bạn nói, ừm, ừm. Ô kê, cảm ơn, bye bye. Ừm, bye
Ừm. Ờ, rất tuyệt vời, rất thú vị. Ừm, ờ, <chuckles> cảm ơn bạn rất nhiều, <chuckles> rất tuyệt vời. Ơ, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye bạn.